Oye, y y platícame un poquito. Eh, ¿qué pasa cuando cuando tú eres sincera y alguien a quien le le dices lo que, eh, sinceramente piensas reacciona mal?
Ujú. Qué interesante, pues. <chuckles> Sí me ha pasado, de po de por sí, m me considero eso, una persona bastante sincera desde muy pequeña. Eh, siempre me gustó hablar con con honestidad, pero claro, a veces, si alguien se lo toma mal, yo procuro explicar de que viene desde un desde un lugar, eh, genuino, ¿no? Y que no es mi intención molestar. Claro, lo que he aprendido es, pues, más que nada dar la opinión cuando te la pidan, ¿no? <chuckles> Creo que eso es muy importante. Ujú.
Ya. O sea, que es honesto. Ujú. Ya. Ah, oh, entonces, eh, procurar tener cuidado de de dar tus opiniones, este, así por la libre y y esperar mejor a que a que alguien lo pida. Este, ¿en tu familia, eh eh, aprendiste esta esta cualidad de de expresar lo que tú piensas sin tapujos?
Sí. Sí. Ujú. Sí, afortunadamente, eh, mi mamá desde que estábamos muy pequeños, mis hermanos y yo, siempre nos decía: "Siempre hablen con la verdad. No se guarden secretos. No se, o sea, siempre expresen lo que sienten, porque si dejan pasar las cosas, va a ser muy perjudicial. A lo mejor ahorita no se dan cuenta, pero conforme pase el tiempo, pues, lo van a notar", ¿no?, incluso con desde omitir alguna información, aunque sea algo banal. Pues después, con el tiempo, vas a decir: "Oye, ¿por qué no me dijiste esto, o por qué me mentiste cuando, pues, tú pensabas de otra forma, ¿no?" Entonces sí, afortunadamente, desde muy pequeña, eh, se me enseñó siempre a hablar con la verdad. Y también muy importante el cómo, cuándo y dónde. <chuckles>
Mm. Mm. Claro. Claro. <chuckles> Oye, ¿y y algún evento e específico te hizo entender, dijiste híjole, ya la regué? No debí haber hecho esto. Fue fue mal tomado mi comentario o fue hiriente o fue mal interpretado, ¿algún suceso te te dio ese golpe de de conciencia?
Ujú. Ujú. Ajá. Pues sí, mira, recordando así de las primeras veces que me pasó eso, justo darme cuenta que a lo mejor o por lo mismo de ser muy sincera y directa, pues, la otra persona no no estaba acostumbrado a eso y eso fue en la escuela, creo que fue en la secundaria, si mal no me recuerdo y bueno, yo por esta costumbre que tenía de decir las cosas y no no ocultar nada, pues, a una amiguita en ese momento le le dije algo, ¿no?, y que le molestó, pero yo se lo ve se lo decía porque justo notaba que estaba siendo diferente conmigo y también me estaba haciendo sentir mal. Entonces, eh, ella no lo tomó bien y lo tomó como sí yo la, oh, estuviera atacando, ¿no? Entonces
Ujú. Ya Ujú. Ya.
e eso me hizo frenarme y enseguida le dije: "Ah, no, no, pero no es con esa intención para nada." Entonces, desafortunadamente, ella pues, más bien sí lo tomó de esa forma, eh, y ya, de hecho, pues, ya hubo ahí como roce en en la amistad. Eh, ya después pasando yo creo que, no sé, unas semanas como que ya, eh, lo lo entendió, pero no quiso tocar mucho el tema. Entonces de esas personas que, okey, entendieron tu punto, pero ya no quieren, o sea, quieren evadir el tema, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta eso de que, okey, o sea, no toda la gente está acostumbrada a hablar, hablar con sinceridad, em, porque a ver una cosa es dar una crítica y otra cosa es, eh, dar una opinión, em, o también expresar tus sentimientos, ¿no? Yo más que nada, ahí estaba expresando mis sentimientos, pero con sinceridad y pues sí, ella pues lo tomó mal, ¿no?
Ujú. Ya mejor no verdes. Claro. Sí. Oye, mira, este, eh, luego es impresionante cómo hay personas que, ah, se acostumbran a quedarse. Decías tú, hace rato, hasta detalles muy simples. Yo conocí a unas personas que, eh, eh, hacían cada año una una celebración en honor de de una amiga, y esa amiga siempre le hacían el mismo pastel y le hacían un pastel con piña y le hacían una gelatina con piña y le hacían muchas cosas así. Y entonces, platicando un día, dice ella eh, le digo: "Ah, ya viene tu cumpleaños". "Sí", dice. "Y me van a hacer pastel de piña". Y le digo: "Ah, qué rico". Dice: "No, a mí ya no me gusta. Es más, nunca me ha gustado, pero no les digo". Y desde su infancia le estaban haciendo. Y entonces, un día que que nos pusimos de acuerdo con su hermano, que le iban a hacer una cena, "Oye, te invitamos, vamos a hacer esto, mira". "Ah, sí, muy bien", dice, este, le digo: "¿Llevo algo? ¿Llevo un pastel o algo?". "No", dice, "mi mamá va a hacer un pastel". La Le digo: "Ah, bueno, pero que no sea de piña, yo creo, porque a ella no le gusta". "¿Cómo?". "Sí, me dijo que esto y esto". Eh, eh, yo fui indiscreto ahí. Pero este ya después, cuando llegamos, su mamá así como que dijo: "Bueno, te hice este pastel porque ya me dijeron que la piña no te gusta", y que no sé qué. Y ya, lo tomaron m mal. O sea, yo dije, bueno pero, ¿cómo puedes no expresar lo que sientes y dejar que pasen las cosas y pasen las cosas? Hay también ese lado de la de la moneda, ¿no?
Ujú. Ujú. Ah. Ah, sí. Ujú. Ujú. <chuckles> <laughs> Ay, pobre. Ujú. Mm. Ujú. <chuckles> Sí. Ujú. <gasps> Uf. Claro. Exacto. Ujú, totalmente. Y cómo es algo, como decíamos, o sea, algo simple y aun así, a veces la gente lo puede tomar muy mal, sí.
Ujú. Sí, sí, sí, pero tú, tienes la capacidad de de ser de ser sincera. Este ya, ya re tienes la habilidad de de medir, este, la situación para saber si, si te detienes o o de plano: "Ahí te voy, San Pedro".
Ujú. Ujú. Eh, sí, ya ya lo tengo mucho más medido definitivamente, y me quedó muy claro que eso, que con las amistades, pues, tener todavía más ese freno y con la familia sí que de repente, eh, es como como al al mismo tiempo hay más esa confianza, sobre todo en mi núcleo familiar, que son mis hermanos y mi mamá. Ahí sí, ya sé que que en la mayoría de los casos puedo ser sincera, aunque no me estén pidiendo mi opinión y aun así, de repente, pues también, o sea, no pasa de que alguien pues esté un poco sensible o tenga también algo o esté pasando por una situación y no lo tome tan bien, pero es muy mucho más fácil aclararlo para mí, oh, eh, en lo personal, o sea, por ejemplo, con mi hermana alguna vez, eh, le dije algo, igual, pues, siendo sincera y tal cual me me me me cortó y me dijo: "Es que no te pedí tu opinión". Le dije: "Sí, es cierto, tienes toda la razón". Y claro, en ese y, fíjate, o sea, mi hermana igual sabiendo cómo es nuestra relación y cómo se nos enseñó, fue justo eso, o sea, cortar como diciendo: "Sí, no no te pedí tu opinión". Y tiene toda la razón y yo pues, acepté eso que sí, no me la estaba pidiendo y pues sí, no no era el momento y sí, ya exacto, claro, pero no me lo tomé a mal, o sea, lo entendí perfectamente, y ella también, o sea, después sí me pidió disculpa de que: "Oye, quizás mi tono de voz no fue el mejor, pero, eh, e era por esta, era por eso, o sea que te estaba diciendo". Le digo: "A ver, no te preocupes, o sea, lo entiendo perfecto". Eh, en cambio, si hubiera sido con, una amistad, pues, hubiera sido muy incómodo, ¿no? O sea que, sí claro, claro, sí.
Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Sí, claro. <laughs> Estabas tocando fibras fibras sensibles en este momento. ¡Ah! Muy bien. Más difícil de superar el en mal entendido. O el bien entendido, más bien, porque queda claro lo que se quiere. Sí, o oye, y entonces, eh, supongo que si con tu hermana te pasa de repente, este, eh, ¿es muy común que en otros lados, eh, te haya pasado en en tu niñez o en tu juventud? ¿Era muy común o no tan común?
Exacto. <chuckles> Clarísimo, exacto. Ujú. Sí. No, no, no, no era común, o sea, sí que siempre yo pensaba las cosas antes de hablar o, más bien, si tenía algún pensamiento respecto a alguna persona, pues no se lo decía, por eso esta otra situación que te conté hace un momento de con una amiga que se lo tomó a mal, entonces ahí me quedó claro que, pues, tenía que tener ese freno, como decía, em ajá, pero igual sí me llegó a a a volver a pasar después, unos años después en la prepa, también igual con las amiguitas, digo, eran cosas tontas, pero que ciertamente ahí te das cuenta, la gente no está acostumbrada a decir la verdad. Entonces, eh, sí, de repente, cuando escuchan algo así, dicen: "¡Uy!", y pues, ciertamente, o sea, si no te piden tu opinión, pues, también, o sea, tienes que saber cómo medir tus palabras, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. El feeling, ajá. Claro. Claro, bueno, y y, em, también depende de del entorno en el que te muevas. Hay regiones, algunas regiones de de, eh, el país donde la gente es muy franca, muy directa, incluso hasta hasta se siente como, mm, hostil, ¿no?, a veces grosera, este, pero ellos así están acostumbrados y a ellos les molesta mucho que tú no tengas esa esa franqueza, ¿verdad?, y en otros lugares donde, este, tú, les hablas, eh, son, dirían en en mi pueblo, como: "Jarritos de Tlaquepaque", pues, eh, eh, sí, pequeños y y delicados, este, y pues a a ahora sí que: "A donde fueres, haz lo que vieres".
Ujú. Ujú. Exacto. <chuckles> Cierto. <chuckles> Sí, sí. Ujú. Exacto, totalmente.
Sí, sí, y y, ¿alguna vez este, en tus relaciones, eh, de de pareja o de familia, te te llegó a a pesar eso de ser tan tan honesta, tan sincera?
Ujú. Pues en en mi familia, e eso en el núcleo familiar, no, creo que, o sea, sí que como decía, puede que estemos en un momento sensible y alguien si te dijo algo, pues sí, como que digas: "Ay, ahorita no quiero escuchar eso" o "Dímelo después", ¿no?, eh, pero a lo mejor con otros familiares, pues puede que también en algún punto, eh, por decir la verdad, eh, se lo tomaron, pues sí, similar a los, eh, a los amigos, porque, por ejemplo, eh, mis primos no, a pesar de eso, de ser familia, no los frecuento tanto a comparación de otras familias que sí son más unidas, eh, en mi caso, no, o sea, mis primos los los veo muy rara vez y ahora bueno, eh, cada vez, eh, tristemente en ocasiones como funerales o a lo mejor si es un evento muy importante como algún cumpleaños de pues alguno de los abuelos, pero realmente no hay esa confianza o ese aunque tengamos un lazo, eh, biológico, pues no está, eh, pues sí, o sea, no no no he ten no hemos tenido esa relación tan tan cercana. Entonces también puede ser, o sea, también eso me di cuenta que pues con ellos también puede ser un un punto débil el el tocarles fibras ahí, ¿no?, que ellos quizás no están acostumbrados.
Ujú. Sí. Claro. Claro. Y y tú en lo personal, ¿cómo te tomas las cosas? ¿Sí prefieres ahora sí que como dicen que te hablen con la neta, este, o prefieres que te vayan así como que dando vueltas suavecito para que no lo sientas tanto?
Ujú. Sí. No, sí, a mí me encanta hablar por lo mismo que que digo decía que soy muy directa y mu y sincera, porque una cosa es ser directo y otro <chuckles> ser sincero, ¿no? Entonces sí, eh, pero afortunadamente tampoco es que tenga situaciones o amistades que se presenten estas situaciones. Lo que lo que me llegó a pasar, pues, fue en la escuela, ¿no?, como que pues ahí en la escuela, entre que uno también está creciendo y que las hormonas y todo, como que uno está entendiendo también cómo se maneja con otras personas. Pero ya ahora de grande, la verdad es que tengo amistades muy sanas que que sé que, si cualquier cosa, eh, pues están para mí y, pues no no ha llegado el punto en el que, eh, tenga como que decirle a una amistad. Oye, ¿está pasando esto? Porque no, o viceversa. Tampoco ha llegado a esos puntos. Pero, pues, sé que si llegara, sería desde un desde un un lugar muy sincero, tal cual, ¿no? Ajá, sí.
Jum. Ajá. Ujú. Ujú. Ujú. De honestidad. Sí, de honestidad. Ha hay una hay un un chiste que dicen que una persona se fue de viaje y le mandó un un mensaje su amigo y dice: "Oye, tu gato se murió". Y total que le dice: "Oye, no seas tan cruel", le llama. "No seas tan cruel, tienes que, eh, e esas noticias no se dan así. Tienes que decir poco a poco. Mira, pues, tu gato se salió. Oye, tu gato se subió al techo. Oye, este, tu gato, este, brincó y vas preparando a la persona para que tome la noticia, no seas tan brusco". Y dice: "Ah, bueno, está bien. Este, tu abuelita se subió al techo". <laughs> Empieza a decir, ¿no? Entonces este sí, como que se tienen que hacer herramientas para poder, eh, decir las cosas que se que se quieren decir, pero no tan de una manera tan tan brusca, ¿hay algún consejo que tú que tú pudieras darnos para entender esa situación de de cómo decir una verdad difícil sin ser sonar brusco?
Ujú. Mm. <gasps> Sí. <chuckles> Ajá. <gasps> Sí, ujú. <laughs> No. Ujú. Claro. ¡Ay! Sí. Mira, más allá que verdad, una noticia. Ahorita se me vino clarísimo un ejemplo con esto que contaste de de ese chiste, em
Ujú. Jum.
Mi mamá siempre nos ha dicho cuando digan vayan a dar una noticia, sobre todo, por ejemplo, que alguien fa haya fallecido, no la den nunca en la noche, nunca, o sea, porque ya no vas a poder dormir y luego si estás lejos, pues, también, o sea, ni puedes tú ahorita en ese momento hacer nada, ¿no? Exacto, y sobre todo, por ejemplo, que nosotros solemos vivir en el extranjero, pues, sabe que a ver para qué, dice: "¿Por qué los voy a preocupar? o viceversa, también, ¿para qué me van a dar una noticia, o sea, de que alguien esté hospitalizado?", o lo que sea, o sea, espérate hasta la mañana, porque es horrible y ella lo habla de experiencia propia, que justamente cuando falleció mi bisabuela, a ella le habló una de sus hermanas en la noche y, pues, mi mamá, pues, eso, no podía ni dormir, o sea, no se iba a ver, mi mamá como mamá soltera en ese momento, pues, a ver cómo llévate a todos los niños, eh, ahí, o sea, ¿cómo? Entonces, fue lo peor, entonces sí, eso creo que es bueno e importante, ujú.
Ujú. Ma caray, po Resolver nada, ujú. Sí. Claro. Sí. Ujú. Y, t s fue una noche en vela, ajá. Ujú. Claro. Ah, oh, eh eh, podría resumirse en hay que buscar el momento más adecuado para no causar mayor incomodidad con la con la noticia, pues, mira qué interesante que y que, este, iluminadora charla, te agradezco por por haberla haber compartido tu experiencia.
Sí. Así es. No, muchas gracias a ti por las preguntas y, bueno, hablar de este tema que la verdad que es muy importante, y que ojalá más gente, pues, eh, exprese su sinceridad sabiendo los momentos, ¿no?, y dónde.
Cuándo y y y cómo y dónde, <chuckles> cómo, cuándo y dónde. Bueno, pues, muchas gracias, eh.
Cómo, cuándo y dónde. <chuckles> Así es. Gracias a ti.